Solamente por curiosidad, empecé a ver esta serie mexicana de Rosario Tijeras, que, según sé, es un refrito de una serie colombiana, que, según sé, sacada de un libro, ¿no? <chuckles>
Ajá. Okey. <laughs> Okey, el refrito, del refrito, del refrito. <chuckles> Ajá.
<chuckles> Exacto, exacto. Y y me, o sea, fue como me llamó la atención porque llegué a ver comentarios en redes sociales, eh, así de: "Ay, sí, no, Rosario Tijeras". Y yo dije: "¿Qué de verdad está muy buena?". O sea, a ver, veámosla, ¿no? Temporada 1, dije: "Mm, bueno". Temporada 2: "Mm okey", y ya como por la temporada 3 dije: "Ay, no, ya es demasiado, demasiado". Es como <chuckles> demasiado de lo mismo, ¿sabes? En en las telenovelas mexicanas viejitas era como que, eh, la niña pobre que conocía al rico y se casaban y se volvían millonarios y eran felices, y y así, ¿no? En esta era como de la niña pobre que conocía al narco, que se hacía sicaria, que se hacía, y y toda la serie es lo mismo, ¿no? O sea, esos 3 mismos temas delictivos
Ujú. <chuckles> Ajá. <chuckles> Ujú. Ajá. Ya. Ujú. Ajá.
tú dices: "mm ya", o sea, te aguanto media temporada, pero, ¿3?, y creo que ya van por la quinta, dije: "No, ya".
Nada más Ujú. <chuckles> O sea, como remezclándolos nada más, este, o reciclando el mismo tema, pero nada más con los diferentes capítulos, en este caso.
Ujú. Diferentes villanos, ponle. <chuckles>
Ah, okey. Oye, y bueno, ahorita comentas esta, que tal vez, bueno, eh, pa eh, para ti no se te hizo muy buena, pero ahorita que comentabas, por ejemplo, el look, tal vez la producción de la de la película o de las series, ¿hay alguna película o serie donde digas: "Todos los elementos creo que estuvieron bastante bien". Tal vez no a la perfección, pero que sí digas: "Cuidaron todo y se me hizo que todo funcionó de manera muy buena".
Película, Señor de los anillos. Sin más que decir, amé la trilogía.
Ajá. <chuckles> Okey. ¿Y El Hobbit?
<chuckles> Perfecto.

Claro, sí, adaptaciones que últimamente se han vuelto, como mencionas, bastante comunes, y y no nada más ya son como de de libros que tuvieron mucho éxito, famosos, eh. Por ejemplo, ahorita eh, Harry Potter, que fue adaptada a películas, pero ahori ahorita también está siendo adaptada a series, sino de libros que tal vez no, no que no hayan tenido éxito, pero que también, no son tan conocidos.
Ujú. Ajá. Sí. Claro, exacto, por ejemplo, el tema de Harry Potter, yo ya estoy esperando que salga en HBO y digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No era este año? <laughs>
Ujú. <chuckles> Ajá. <laughs>
Pero, por ejemplo, me encanta, eh, que s que lleven a la a al, pues no a la televisión, sino a las plataformas de video estos libros, por ejemplo, el de mm
Ajá.

Que se llama el Compuesto B, o el Gen B, ¿no? Y ya es de adolescentes, pero, tiene que ver como con la serie principal, entonces, eso me pasa, me enajeno con las series porque, pues, si me atraen, <laughs> empiezo a ver como como mucho, ¿no?, que me pasó también con la con la serie de The Walking Dead
Ajá. Ah, okey. <laughs> Ajá. Okey.
que empecé con la serie que, digo, hay temporadas que no son tan buenas, pero, pues, me enajené, o sea, eso pasó, me enajené, y después empezaron las otras, las de Daryl, ¿no? Y Daryl en Francia, y Daryl l en España, y luego hay otra que es una que están en Nueva York, que es con otros personajes, pero, todo sigue siendo del mundo de The Walking Dead
Ujú. Mm, okey. Ya, como el mismo universo, en este caso.
Exactamente. Y hay personas que les pasa con las películas, ¿no? Supongo.
Y, ah Claro, sí, y como mencionas, ¿no?, por ejemplo, en este caso, Marvel o DC, es donde tienen su propio universo, y a veces, como para entender una película, hay que ver las otras porque continúan la historia, aunque a veces no tenga nada que ver, parece. Pero, eh, ahorita, justamente que comentas como estas estas series con las que te clavaste, eh, o con las que te enajenas, quisiera preguntarte, ¿qué es lo primero que? O sea, cuando estás viendo una serie, por ejemplo, el primer capítulo, eh, para ¿qué has notado qué es lo primero que te engancha? Por ejemplo, ¿son los personajes, es la historia, el la estética, el diseño, la música? O para ti, ¿como qué son las cosas más llamativas, para engancharte con una serie o película?
Ujú. Ujú. <laughs> Ujú. Yo creo que a mí, sí me llama mucho la atención el, mm el tipo de filme, em, no m no me encantan estas
Ajá.